Eh Kak, aku mau nanya nih sama kamu. Jadi kan yang namanya hidup itu suatu saat pasti akan bekerja ya, maksudnya k eee, suatu saat nanti kamu akan mencari pekerjaan. Kayak gitu maksud aku. Nah, yang ingin aku tanya nih kamu sudah dapat pekerjaan gak?
Ya. Boleh. Oke. Sudah dong.
Oke, nah yang pengen aku tanya nih kayak, yang namanya orang first time pasti ada lah rasa-rasa senang, rasa-rasa gimana gitu, nah, buat aku yang pengen tanya nih kayak gimana sih rasanya dapat pekerjaan pertama, yang kamu rasakan nih apa?
Wah campur aduk sih Kak sebenarnya.
Waduh, oke lanjut.
Campur aduk itu karena, ah Di satu sisi tuh aku ngerasa bangga wah akhirnya aku nggak perlu nunggu lama nih aku langsung dapat kerjaan. Tapi ada perasaan nggak enak juga Kak, karena, pekerjaan pertama itu tuh nggak sesuai sama latar belakang Kak.
Mhm. Oh oke, mmm, oke oke. Nah, mungkin yang bisa dijelasin terlebih dahulu ini ya kayak pas kamu cari kerja emangnya gimana sih? Kayak, emangnya k apakah kamu sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai passion? Dan kalau boleh tahu, pekerjaan sesuai passion ini apa?
Iya. <clears throat> Jadi pertama aku lulus at aku kan, eee, mungkin aku ceritain latar belakang pendidikan ya Kak biar ada gambaran. Oke. Jadi, aku itu lulus dari kimia Kak, jadi bayanganku iya bayanganku waktu itu lulus itu, pekerjaan yang cocok dan sesuai itu pasti di pabrik Kak, karena kan memang sesuai kayak jalurnya, ya kan.
Boleh boleh boleh. Mmm, kimia. Buat obat ya?
Bukan bukan, bisa apa aja, cuma mungkin waktu itu aku kepikirannya kayak, eee, pabrik makanan kayak gitu Kak, iya.
Oh! Oke oke. Mmm, bener sih. Ya zat-zat kimia kan pasti ada juga ya dicampur biasanya, mhm.
Betul iya. Jadi, waktu itu aku memang sudah, kan waktu itu masih aku juga lumayan, eee, generasi yang lumayan jauh ya Kak jadi, masih pakainya waktu itu, eee, sudah ada sih kayak job portal, eee, apa, pekerjaan gitu ya, eee, buk belum ada deh LinkedIn, jadi masih kayak Job Street, Jobs DB gitu-gitulah Kak, Karir.com jadi, eee, lama banget ya, dan <chuckles> ada juga dari koran-koran gitu Kak.
Oh, baik baik. LinkedIn. Oh, oke oke. Ah, iya iya. Mhm. <chuckles> Oke. Mmm, dari koran, oke, lanjut lanjut.
Iya. Cuma memang, kebutuhan kimia tuh, ternyata ketika aku sadari ya ketika udah masuk di dunia kerja, kok banyakan mintanya kayak analis kimia gitu ya, terus kalau nggak gitu teknik kimia. Jadi nggak, spesifik kimianya, gitu Kak.
Heeh. Mmm, oke ya.
Kalau yang di pabrik ya, jadi kayak, ngerasa, "Wah apa aku salah," eee, "jurusan ya?" Gitu karena sebelumnya kupikir karena kita sebagai, anak kimia kita tuh juga, eee, lumayan loh di, eee, lab gitu, maksudnya kita juga tau cara-cara, eee, apa, mengoperasikan beberapa, istilahnya uji gitu ya. Nah, tapi kenapa yang diminta, kok, eee, selalu spesifik ke kayak analis kimia atau teknik kimia gitu. Jadi, eee, waktu itu ngeru mmm, cuma di batas kayak tahap wawancara aja Kak kebanyakan, gitu. Kalau untuk yang perusahaan-perusahaan kimia itu ya, atau bahkan malah gak ada jawaban sama sekali nih. Jadi jaman dulu tuh mungkin nggak, seresponsif jaman sekarang Kak, kalau jaman sekarang tuh, ada sih masih beberapa HRD yang kayak, ngasih, eee, jawaban kayak misalkan meskipun kita nggak diterima ya, paling nggak tuh mereka kembali ke kita ngasih tau, "Oh maaf nggak di eee, kualifikasimu tidak sesuai," atau apalah gitu ya. Nah
Heeh heeh. Heeh. Iya iya. Mhm. Iya. Oh oke. Mhm mhm. Iya nah, mungkin yang ingin aku tanya nih kira-kira, ternyata analisis kimia sama yang kamu maksud kimia itu ternyata cukup berbeda ya? Nah, kira-kira nih ya, eee, pada saat itu eee, jadi pekerjaan kamu sekarang ini analisis kimia enggak nih?
Enggak juga Kak. Sekarang malah jadi pekerjaanku satu-satunya yang, eee, berkaitan sama latar belakangku itu dari segi pengalaman yang aku punya itu cuma 1 Kak, akhirnya di luar itu. Itu sempat aku dapat jadi itu pekerjaan ke-2-ku, pekerjaan pertamaku itu justru, eee, penjaga warnet Kak, operator warnet. <chuckles>
Oke. Apa tuh? Oke, nah mungkin kita kilas balik dulu nih ke penjaga warnet karena ini kan, ya walaupun memang tidak sesuai dengan apa yang kamu pelajari tapi istilahnya i ini adalah pekerjaan pertama kan? Nah, mungkin kayak yang ingin aku tanya, kayak di mana nih kayak cara kamu menemukan ini dan kira-kira, pada saat bekerja sebagai penjaga warnet atau mungkin operator warnet kira-kira perasaan atau experience yang kamu alami ap pada saat mungkin ketemu customer dan lain-lain gitu?
Betul. Iya. Nah yang pertama aku rasain aku keterima senang sih Kak ya. Maksudnya, eee, mereka meskipun operator warnet itu warnet yang lumayan bergengsi di kotaku Kak, jadi dia punya beberapa cabang dan lumayan besar, kayak 1 warnet itu dia tuh biasanya punya 2 lantai dan, semua itu ada Kak usahanya, maksudnya dia nggak hanya menyiapkan jasa untuk komputer yang bisa diakses, e dengan akses internet tapi dia juga, eee, menyiapkan kayak ada makanan, siap snack-snack juga, terus ya semacam itu terus, eee, dia juga menyediakan kayak, eee, kita kalau mau copy lagu itu kita bisa, eee, si, pelanggan bisa request gitu kan bisa minta, terus bisa, eee, melayani jasa, print, eee, pencetakan kayak gitu. Jadi lumayan lengkap sih, gitu. Jadi awal, aku ngerasa bangga sih salah satu, eee, jadi bagian salah satu di, eee, warnet itu, cuma ada perasaan juga Kak kayak <clicks tongue> ya. selentingan-selentingan orang lah ya kayak, "Hah? Anak," eee, "lulusan kimia, universitas, kok jadinya operator warnet ya?" Gitu, itu sih sempet bikin nggak enak ya. Masalahnya memang ya bener sih kenyataannya emang, aku lulus kuliah tapi kenapa nggak nyambung gitu.
Heeh. Wah mantep. Mmm, oke. Oh iya, internet cafe. Iya. Heeh heeh. Oh oke. Heeh. Mmm. Oke, nah kira-kira cara kamu sendiri dalam menghadapi, eee, apa ya, omongan-omongan orang mengenai hal ini, itu kira-kira gimana? Karena kan, istilahnya ya memang benar kan tadi, eee, secara fakta bahwa memang urusan eh, apa, jurusan kamu, dan juga pekerjaan kamu itu beda jauh banget nih. Nah kira-kira, eee, apakah ada tetangga mungkin yang mungkin nanya, atau mungkin kayak bingung gitu atau, ya keluarga mungkin? Terus respon kamu sendiri gimana tuh?
Iya. Awalnya tuh kepikiran sih Kak kayak yang, ya iya lagi, aku nih jurusannya kimia kenapa jadi operator warnet ya? Itu tuh mempengaruhi kayak, minggu-minggu awal aku kerja lah, tapi setelah itu Kak aku mikir-mikir lagi, "Eh, mereka tuh nggak bayarin tagihanku loh jadi ngapain aku, sibuk mikirin," eee, "apa yang mereka pikirkan," gitu. Jadi kayak, setelah itu tuh langsung aku, ah, cuek aja lah mau apa toh mereka juga nggak tau kan, gaji yang aku dapat nih lumayan loh untuk kelas cuma operator warnet dan di kotaku Kak. Karena kotaku juga, lumayan kota kecil kan, jadi, kayak itu tuh aku merasa, eh, ini bukan pekerjaan yang ini loh, gampang dan ternyata kupikir ya Kak selama, selama ini sebelum aku jadi operator warnet itu, operator warnet tuh kayak cuma duduk aja gitu loh Kak cuma kayak, "Oh," eee, "yang kosong mana Kak?" "Oh sana," nggak kayak gitu ternyata Kak. Banyak hal yang iya, banyak hal baru yang aku pelajarin jadi di dari kayak <clicks tongue> aku tuh diajarin cara mendeteksi, gimana sih kalau ada, eee, error-errornya nih, eee, internetnya. Jadi aku diajarin, paling nggak aku tahu sedikit dasar untuk kayak ngembaliin, kalau ada nah kan biasanya, eee, si komputernya tuh nggak tahu kenapa lah gitu, karena mungkin si pelanggannya, mengakses sesuatu yang berlebihan, atau mungkin entah dia salah pencet, nah itu tuh aku diajarin Kak, sampai ke kayak, cara nge-fax, cara nge-print, cara nye-scan itu tuh yang hal-hal yang bener, hal-hal yang ternyata kepake ketika aku kerja di kantoran Kak.
Oke. Mhm, bener. Betul sih. Mhm. Mhm. Oh, iya gitu ya. Mhm. Iya sih. Mmm, iya iya. <chuckles> Banyak ya. Mmm, oke nah ini berarti bekal ya untuk pekerjaan selanjutnya. Nah, kira-kira nih untuk, eee, mengenai pekerjaan pertama kamu ini apakah, eee, saat itu Kak, eee, kamu pernah nggak konsultasi mungkin dengan orang tua, atau ngasih tau orang tua gitu? Dan yang ingin aku tanya nih kayak, iya memang, eee, jurusan kamu sama pekerjaan kamu untuk yang pertama itu berbeda jauh ya, nah kira-kira reaksi orang tua itu kayak gimana sih? Apalagi kan, kalau membahas mengenai operator warnet ya untuk beberapa orang pasti akan respek gitu karena kan, mungkin yang tahu mengenai job desc-nya dan lain-lain, apalagi kalau bekerja di warnet yang bergengsi ini cukup bagus gitu kan worth it gitu, nah tapi kan pandangan s orang tua pasti akan berbeda gitu. Nah, kira-kira pada saat itu orang tua itu pandangannya gimana tuh?
Bener. Bener. Iya. Iya. Eee, mereka sih kebetulan sedikit lebih terbuka ya Kak, maksudnya dalam artian, bi mereka memandangnya dari segi "oh ternyata anakku cepat dapat kerja", gitu. Iya jadi, eee, mereka nggak mikirin pekerjaan apa. Toh, eee, ketika itu aku bilang mungkin ini juga bisa jadi batu loncatan, maksudnya daripada aku nggak ngapa-ngapain nyari pekerjaan yang sesuai belum dapat-dapat terus akhirnya nganggur. Karena, kalo nganggur tuh kayak kita ada di zona nyaman kan Kak, nanti lama-lama tuh takutnya kayak, keterusan, kebablasan gitu, akhirnya aku bilang, "Gak papa nggak sih kalo ini tuh kayak batu loncatan aja? Nanti toh aku tetap nyari," gitu, mmm, yang sesuai dengan, eee, latar belakang. Ya mungkin, kayak ini dikasih kesempatan untuk belajar hal baru aja, kayak gitu. Dan mereka syukurnya mengerti ya Kak jadi kayak, "Oh nggak papa nggak papa yang penting," eee, "ayah sama ibu nih bangga karena kamu udah," eee, "di posisi udah dapat kerja. Dibanding anak-anak lain yang mungkin habis lulus masih nyari ke sana ke sini," gitu.
Ah, iya ya. Mmm, mhm. Mhm. Iya sih. Heeh. Iya sih bener ya, untungnya memang mempunyai orang tua yang terbuka, dan open minded, serta tidak nge-judge seseorang, atau nge-judge kamu, berdasarkan pekerjaan kamu. Karena ini kan, hal yang sering terjadi ya maksudnya itu, eee, bahkan orang tua pun kadang nge-judge anaknya padahal, istilahnya itu ya yang penting kan sudah dapat kerjaan dulu gitu loh. Nah, mungkin kayak pertanyaan selanjutnya dari aku nih, kira-kira kayak pas di pekerjaan kamu sebagai operator warnet ini pernah nggak ngerasa sulit gitu?
Bener. Bener. Iya. Sulit banget sih Kak di awal-awal karena ternyata, eee, jadi operator warnet juga harus komunikatif ya, maksudnya kayak menyambut, eee, pelanggan itu nggak bisa kita tuh cuma "ya", "mmm", gitu. Jadi harus bener-bener, eee, se sapa, senyum, tegur, itu tuh penting gitu. Jadi beberapa, eee, senior itu yang kayak ngasih tahu, bahkan ternyata dari sekedar kita cuma menyapa dengan ramah itu tuh ternyata membawa keuntungan buat warnet kita. Jadi, dari yang mungkin si pelanggan cuma pengen 1 jam nih, tapi karena ngerasa nyaman dengan suasananya akhirnya dia tuh bisa kayak, eee, tinggal di warnet tuh 2, 3 jam jadi otomatis menamba tambah dong, eee, penghasilan kan. Terus mereka juga karena nyaman mereka beberapa kali pesan makanan, pesan camilan, terus mungkin mereka ma bahkan ada yang udah kayak langganan gitu loh Kak, jadi mereka tuh punya kayak kabin favorit gitu jadi, "Mas ada nggak? Mbak ada nggak? Yang di posisi sana tuh yang aku," biasa "biasanya aku tuh," biasanya nomor berapa gitu dia sebutin. Iya! Sampai kayak gitu, eh, ternyata, kerja di, eee, kayak gini nih, melatih- secara tidak langsung- aku tuh latihan, eee, public speaking Kak, komunikasi, terus ya, eee, layanan pelanggan lah, gitu. Ya itu ternyata bekal ketika aku kerja di pekerjaan berikutnya.
Heeh. Iya oke. Mmm, iya iya iya. Mhm. Iya iya iya. Oke. Oh, oke. Oh, sampai kenal ya. <chuckles> Mmm. Oke, jadi bekal untuk pekerjaan berikutnya. Nah mungkin, eee, yang ingin aku tanyakan terakhir nih kayak kira-kira kayak, eee, dalam masa seperti ini yang di mana, ya kalau memang sedang ho kalau memang beruntung, ya maksudnya dapat orang tua dan lingkungan yang mendukung gitu apa pun pekerjaannya gitu, karena kan istilahnya kamu ini, adalah orang yang sama gitu maksudnya, punya pekerjaan yang berbeda- jauh berbeda- daripada jurusan kamu sendiri. Nah, sebelum pekerjaan ke-2. Nah, mungkin yang ingin aku tanya nih kayak, eee, apa sih kayak saran atau nasehat yang bisa kamu berikan gitu? Kalau misalnya mungkin kamu punya teman gitu dengan mungkin punya teman dengan nasib yang sama gitu, kira-kira gimana tuh?
Iya. Iya. Iya. Oh oke. Iya. Eee, kalau aku sih, eee, lebih baik sih kita ambil pekerjaan yang meskipun tidak sesuai passion, eee, kita coba dulu yang penting. Coba dulu, dan kita belajar sungguh-sungguh, belajar dan bekerja dengan hati meskipun enggak sesuai dengan latar belakang pendidikan ya, dan keinginan tapi paling nggak coba dulu, pelajarin dan bekerja dengan hati. Karena, kita nggak pernah tahu itu mungkin adalah, eee, batu pijakanmu untuk melangkah ke depan yang lebih jauh lagi, gitu.
Heeh. Mhm. Oke, ya istilahnya memang pesan yang bagus ya maksudnya itu, lebih ke walaupun memang cukup berbeda tapi kita terima aja dan jalani karena dalam sini juga kita bisa belajar gitu ke dan memang kamu membuktikan sendiri bahwa, banyak hal yang bisa kamu pelajari dari sebagai operator warnet untuk jadi bekal untuk pekerjaan ke-2. Oke, terima kasih banyak udah sharing-sharing mengenai pekerjaan kamu dan rasanya kayak gimana, sampai jumpa ya.
Iya. Betul. Iya! Sama-sama Kak. Sampai jumpa.